พอจะช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะว่า การแชร์ข่าวแบบที่ไม่ตรวจสอบเนี่ย สร้างปัญหาอะไรบ้างเหรอคะ?
โอ้โฮ คือ มันเป็นอะไรที่ เราเรียกว่า ลำบากใจมากเลยเนาะ เพราะว่าในสมัยเนี้ยครับ คือข่าวเนี่ย มันสามารถกระจายไปได้ง่ายมากเนาะ แล้วหลาย ๆ คนนะครับ เขาก็ไม่ได้กรองเลยแม้แต่นิดเดียว อ่า หรือว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการกรองมากกว่า ซึ่งมันอาจจะเป็นการที่ข่าวเนี่ยครับ พอมันเป็นข่าวปลอมถูกแชร์ออกไปอะครับ แล้วคนพวกเนี้ยมักจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น algorithm เดียวกัน เพราะฉะนั้นน่ะครับ ก็จะเจอคนประเภทเดียวกัน ก็คือคนที่อาจจะไม่ได้กรอง หรือว่าไม่ได้มีความสามารถในการกรองข้อมูลต่าง ๆ แบบเนี้ย มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างมากเลย ใช่
อือฮึ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อะฮะ คุณพอจะมียกตัวอย่างไหมคะว่า ข่าวอะไรที่เขาแชร์กันแบบว่าไม่ได้ดูเลยนะคะว่า เป็นเรื่องจริงไหม? อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
อา โอ้โฮ! เอาจริงเนี่ย มันเยอะมากเลยครับ สำหรับสมัยนี้ อา ถ้าเกิดว่าเอาแบบง่าย ๆ เลย แบบใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับ สำหรับแบบไม่นานที่ผ่านมาเนี่ย ก็ได้มีการเห็นเนาะ เพราะว่ามีข่าวเรื่องของน้ำท่วมถูกไหมครับ? สำหรับทางภาคใต้ ณ ตอนนี้ แต่ว่ามีข่าวหนึ่ง ครับ ที่เป็น เป็นเรือใช่ไหมครับ? แล้วก็เป็น ไม่ มันไม่เชิงข่าว แต่ว่ามันเหมือนเป็นโพสต์ที่ตัวของหมาอะครับ เป็นรูปที่น้องหมาคาบแมวออกมาให้เรือกู้ภัยครับ ที่เป็นรูปเอไออะ อา แล้วคือยอด engage ยอดคนไลก์ ยอดคนแชร์ มันเยอะมาก แล้วคือ เชื่อกันโดยที่ไม่รู้เลยอะครับว่า ตรงเนี้ยคือภาพเอไอ ซึ่งเอาจริง ๆ เนี่ย จะไปโทษคนเสพบางครั้งอะ เราก็โทษยากนะ เพราะว่าสมัยเนี้ยตัวเนื้อหา ตัวเอไอเนี่ย มันสามารถทำมาได้เนียนจริง ๆ
ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อือฮึ อา แล้วที่คุณเห็นเนี่ยคุณทราบไหมคะ หมายถึงว่าเห็นครั้งแรกเนี่ย คุณดูออกไหมคะว่าเป็นเอไอทำน่ะค่ะ?
อือฮึ อา ถ้าเป็นตัวผมเอง ผมดูออกครับ แต่ว่า ผมเองก็รู้ได้เลยว่า โอ้โฮ! ถึงเราจะดูออกอะ แต่มันเนียนมากเลยครับ
อือฮึ ค่ะ
คือ คือมันเนียน ขนาดถ้าเกิดว่าเราแบบแค่เลื่อนผ่าน ไม่ได้แบบว่าตั้งใจมองเนี่ย มันก็แบบว่า สุด ๆ อะครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าคนแบบคนเฒ่าคนแก่ ที่อาจจะไม่ได้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเนี่ย เรารู้ได้เลยว่า ยังไงก็เชื่อแน่นอน
อืม ค่ะ อืม ก็กลายเป็นอย่างงั้นไปนะคะ ทีนี้ในส่วนที่คุณมองออกว่าเป็นเอไอทำเนี่ย คุณมีการสังเกตุยังไงคะ? ว่าอันเนี่ยมาจากเอไอแน่เลย ไม่ใช่มาจากคนหรอกค่ะ? หรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริง? อะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ครับ อา คือตรงเนี้ย มันก็จะมีหลายแบบเนาะ สำหรับเรื่องของเอไอ หรือว่าเรื่องของตัวภาพที่มีการ Gen มาแบบนี้ ซึ่งเวลาเรามองอะครับ มันจะเป็นลักษณะ แพตเทิร์น เดียวกัน ในหลาย ๆ ครั้ง รูปภาพที่มันจะเหมือนจริง แต่มันก็จะมีความไม่จริง ช ผสมอยู่ในนั้นบ้าง หรือว่าถ้าเป็นอันใหม่เนี่ย ที่มันแบบ อันที่มันเอา เห็นมาเนาะ เรื่อง เรื่องของหมาที่พูดถึงเมื่อกี้ มันมีความแบบ มันเหมือนจริงมาก ๆ เลยนะ แต่ สเกล เนี่ย มันไม่ได้ คือคนเนี่ยนั่งเรือนะ นั่งเรือ แล้วคนเนี่ยสูงถึงอก สูงถึงอกคน น้ำสูงถึงอกคน แต่ว่าตัวหมาเนี่ย สามารถยืน 4 ขา ได้ <chuckles> แล้วก็คาบน้องแมวมาอย่างเงี้ย คือมันอาจจะเป็นแบบจุดเล็ก ๆ ที่เรามอง แล้วเราก็เห็นได้เลยว่า เออ สเกล มัน มันดูไม่ใช่ ไม่เท่ากัน อย่างเงี้ย
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อือฮึ ก็คือเอไอยังพลาด ณ จุดนี้ใช่ไหมคะ? ยังไม่สามารถที่จะสร้างภาพที่ อ่า เหมือนกับมีความเป็นจริง ในส่วนของ สเกล ในบาง เคสนะคะ ในบางภาพเนาะ แล้วคุณก็ได้สังเกตเห็นตรงนี้ เพราะว่าคุณก็คงจะพิจารณาดูก่อน ใช่ไหมคะ แต่คนทั่วไปที่คุณบอกว่า เขาก็จะเป็นพวกเดียวกัน ก็คือไม่ได้มีการกลั่นกรอง หรือว่าไม่ได้ตั้งใจดูก่อนใช่ไหมคะ? พอเห็นปุ๊บ อุ๊ย ดีจังเลย เป็นอะไรที่น่าชื่นชม น่า น่ารัก อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ ก็แชร์ต่อกันไปเรื่อย ๆ เลยกลายเป็นว่าเป็น viral ไปเลยหรือเปล่าคะอันเนี้ย?
ใช่ ๆ ใช่ครับ อา ใช่เลยครับ ใช่ครับ คือมันกลายเป็น viral เลย เพราะว่ายอด engage มันเยอะมาก จนต้องมีทั้งแบบว่า สื่อ สื่อเนาะ หรือว่าทางสำนักข่าวเนี่ย เขาก็ออกมาแจ้งเตือนกันว่า จริง ๆ เนี่ยมันก็เป็นภาพเอไอ โปรดใช้วิจารณญาณในการดูด้วย อย่างงี้ อา
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ที่นี้เนี่ย ในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณมอง เอ่อ ข้อดีของในการเกิดเหตุการณ์นี้ไหมคะว่า เอ่อ จะสามารถที่จะช่วยเตือนใจคนที่เขาไม่ค่อยสังเกตได้ไหมคะแบบนี้เนี่ย? ในมุมมองของคุณนะคะ
ผมว่ามันดีนะ เพราะว่า 1 เลยคือ บางคนเนี่ยที่เขาไม่รู้เนี่ย <clears throat> หรือว่าหลวมตัวเข้าไปคอมเมนต์ หรือว่าเชื่อไปแล้วเนี่ย พอมันมีกระแสออกมา ใช่ไหมครับ พอมัน viral เนี่ย คนก็จะมาทักท้วงเยอะ พอคนมาทักท้วงเยอะเนี่ย น้ำหนักอะครับ ในการที่จะปฏิเสธความเชื่อของเขาเนี่ย มันก็มีโอกาสสูง มันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ย ตระหนักได้เหมือนกัน ดีกว่าแบบว่าเขาให้ ปล่อยให้เขาเชื่อไปเลย แล้วก็เชื่อสุดใจไปอย่างเงี้ย อ่า ตรงนั้นมันก็อาจจะทำให้เขาเชื่อไปตลอด และอาจจะเกิดปัญหาในการที่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลาต่อมาได้เช่นกัน อา
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม อา ก็เห็นด้วยเลยนะคะ เพราะว่าการที่มีคอมเมนต์ หรือความเห็นมาเบรกเขาไว้ หรือว่าทางสื่อเนี่ย มาช่วยชี้แจงแบบนี้ด้วยเนาะ ก็จะทำให้เขาได้เห็นว่า อ๋อ เอไอเนี่ยสามารถทำภาพได้เนียนขนาดนี้ หรือไม่ก็ จริง ๆ แล้ว ก็ถ้าเกิดเขาสังเกตดี ๆ เนี่ย ในส่วนของ สเกล ที่คุณบอกเนี่ย เขาก็จะเห็น ใช่ไหมคะ สังเกตได้เนาะว่า จริง ๆ เนี่ย ภาพมันไม่น่าจะเป็นภาพที่จริง ได้เลยเนาะ ซึ่งก็อาจจะทำให้ในอนาคตข้างหน้าที่เขาเห็นภาพอะไรแปลก ๆ แบบนี้เนี่ย เขาก็จะต้องพิจารณาก่อนดู ใช่ไหมคะ เผื่อ อ่า ที่จะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ เหมือน อ่า ภาพก่อน ใช่ไหมคะ ก็อาจจะทำให้เขาเนี่ย มีความที่ระมัดระวังดูในส่วนภาพพวกนี้มากขึ้น ใช่ไหมคะ ทีนี้มีตัวอย่างที่คุณแชร์เพิ่มเติมได้อีกไหมคะ? ที่คุณรู้สึกว่า การแชร์ข่าวแบบไม่ตรวจสอบเลยเนี่ย มันสร้างปัญหาได้มากขนาดนี้เลยน่ะค่ะ
ครับ ถูกต้อง ครับ ใช่ ถูกต้องเลยครับ มีครับ คือสิ่งหนึ่งเลยเนี่ย ที่ ที่ ที่ผมไม่ชอบเลยอะครับ ก็คือพวกการทำ เขาเรียกว่า การทำข่าวปลอม เพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูดี หรือว่าทำ ทำความดีขึ้นมา อา ยกตัวอย่างนะครับ ก็คือผมเนี่ย ไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok ที่เป็นคลิปในเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแหละครับ อา ซึ่งเป็นปัญหาของน้ำท่วม แล้วก็คือ เขาก็เอาภาพจริงภาพจากข่าวมา อะไรมานะ แต่ว่ามีการทำทีครับ มีการทำทีว่าเขาเนี่ย จะมีการไปช่วยน้ำทงน้ำท่วมอะไรต่าง ๆ นานา แล้วก็มีการปักตะกร้าให้ ให้คนมาซื้อของกัน มาอะไรกัน เพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ย ไปสนับสนุน หรือว่าเป็นงบในการช่วยน้ำท่วมตรงนี้
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม อ๋อ
อา ซึ่ง จากที่เราดูแล้วครับ โพรไฟล์เนี่ย เป็นโพรไฟล์ที่ไม่ได้ดูมีความน่าเชื่อถือเลยสักนิดเดียว ทั้งในช่องเนี่ยมีอยู่แค่คลิปเดียว แล้วก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรขนาดนั้น ซึ่งตรงเนี้ย มันเหมือนจะเป็นการที่เขาเรียกว่า มาเกาะกระแสในช่วงนี้เสียมากกว่า แล้วก็มาทำตัวเป็นมิจฉาชีพ เพื่อที่จะเอาความสงสารจากคนอื่นนะครับ มาใช้เป็น เป็นเงิน เพราะว่าเราก็เข้าใจนะว่า คนไทยเนี่ยเป็นคนขี้สงสาร เพราะเนี่ย เพราะเรา เราก็จะเห็นพวก model ธุรกิจในการรับเงินบริจาค อะไรพวกเนี้ย มาตลอดเวลา ทุกยุค ทุกสมัย ใช่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ อืม ก็คือเหมือนกับว่า เขาก็เอากระแสช่วงอารมณ์คนไทยไม่ทิ้งกัน อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ ก็มาทำอะไรแบบนี้ ซึ่งคนที่ไม่ได้สังเกต หรือว่าไปหลงเชื่อก็จะโอนเงินไป ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วเนี่ย เขาก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ใช่ไหมคะ ไม่ได้จะมา ไปบริจาคอะไรเลย ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย กรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นมูลนิธิ ซึ่งควรจะทำ ใช่ไหมคะ แล้วก็ อ่า คนทั่วไปก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน่อย ใช่ไหมคะ หรือว่าจะต้องมีการตรวจสอบได้ เพราะว่าจริง ๆ เงินบริจาคเนี่ย ก็จริง ๆ ก็อาจจะต้องมีภาษีในส่วนของตรงนั้นด้วยเนาะ แล้วแต่ อ่า ในเรื่องของ อ่า ความถูกต้องตามกฎหมาย ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่ เออ น่าระวัด ระมัดระวังมากเลยนะคะแบบนี้ ทีนี้มี อ่า ข่าวไหนที่คุณรู้สึกว่า คุณดูแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือมากเลยนะคะ แต่สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นข่าวที่ไม่จริง อะไรแบบนี้นะคะ แล้วคุณก็เกือบจะเผลอแชร์ไป หรือว่าอาจจะแชร์ไปแล้วบ้าง อย่างเงี้ยนะคะ แล้วกลายเป็นข่าวไม่จริงเนี่ย มีบ้างไหมคะ? ประสบการณ์เนี้ยน่ะค่ะ
ใช่ ถูกต้องครับ ใช่เลย อือ ใช่ ใช่ครับ ถูกต้องครับ อือฮึ อือฮึ เออ ประสบการณ์นี้เนี่ย สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างยากครับ เพราะว่า เราเป็นคนที่ค่อนข้างมี awareness เพราะว่าเราโตมาในยุคที่เป็นยุคอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเนาะ ซึ่ง อ่า ถ้าเกิดว่ามันคลับคล้ายคลับคลาที่สุดเนี่ยครับ ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นในเรื่องของข่าวโจรใต้แล้วกัน อา เรื่อง เรื่องของข่าวโจรใต้ที่ว่า ซึ่งไอ้คำว่าคลับคล้ายคลับคลาตรงเนี้ยครับ มันคือข้อสรุปที่เราไม่รู้ครับว่า มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ว่ามีการปกปิดกัน ชาวบ้านมีการปกปิดช่วยเหลืออะไรกัน อย่างเงี้ย ซึ่งเราไม่ได้เป็นคนเชื่อ แต่ว่าเรายังปักใจเชื่อไม่ได้ แล้วก็ เรียกว่ามันเป็นความคลุมเครือแล้วกัน อ่า แต่ว่าเรารับข้อมูลเอามาไว้ในหัวก่อน อย่างเงี้ยครับ
อืม ค่ะ อืม ดีจังค่ะ อือฮึ อ๋อ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม
ครับ
ก็เลย ก็เหมือนกับว่า อ่า คุณก็ไม่กล้าแชร์ แต่ว่าก็ได้แต่อ่าน แล้วก็ไม่แน่ใจ ใช่ไหมคะ ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ใช่ไหมคะ แต่คนส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ได้สนใจว่า จริงหรือไม่จริง แต่เขาก็มองว่า อาจจะเป็นเรื่องจริงไว้ก่อน ใช่ไหมคะ ก็ทีนี้ก็แชร์ ๆ ต่อกันไป คุณก็เลยได้รับรู้ข่าวตรงนี้ด้วย แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็เหมือนกับสงวนท่าที ทีท่า ใช่ไหมคะว่า เอ๊ะ บางที ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริง อา ก็โอเค แต่ถ้าไม่จริงเนี่ย แล้วการที่เราแชร์ไปเนี่ย อาจจะมีผลที่ เอ่อ อาจจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลย ใช่ไหมคะ ว่าจะเป็นผลที่ดี ไม่ดี มากน้อยแค่ไหนด้วย ใช่ไหมคะ เราก็หลีกเลี่ยง โดยการดูเฉย ๆ รับรู้รับฟังดีกว่าเนาะ แบบนี้เนาะ
ใช่ ๆ ถูกต้องครับ อือฮึ ใช่ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ เซนซิทิฟ ด้วยเนาะ ใช่ ถูกต้องครับ ใช่ เราเอามา แล้วก็เรายังไม่ตัดสินแล้วกัน แต่ว่าเราก็พยายามหาข้อมูลเรื่อย ๆ เพราะว่าเอาจริง ๆ เนี่ย สมัยเนี้ยครับ ข้อดีเลยก็คือเวลามันมีข่าวพวกนี้มาเนาะ ที่มีการแชร์กันใน social ต่าง ๆ นา ๆ อย่างเงี้ย หรือว่ามีแหล่งข่าวที่มันดูมีมูลมาแล้วเนี่ย แต่เราอาจจะยังไม่ได้ปักใจเชื่อ อย่างเงี้ย มันก็จะมีเป็น ในส่วนของคอมเมนต์ ซึ่งพอมันครอบคลุมอย่างเงี้ย ก็จะมีคอมเมนต์จากคนในพื้นที่บ้าง อะไรบ้าง อย่างเงี้ย ที่จะมาพอจะสนับสนุน ว่าข่าวเนี้ย มันพอดูมีน้ำหนักมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ได้เหมือนกัน
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ก็ต้องดู อ่า ปัจจัยอะไรหลาย ๆ อย่างนะคะ ดูบริบทอะไรที่แวดล้อมในส่วนของการแชร์ตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วมีบ้างไหมคะ? ที่คุณได้รับข่าวที่แชร์มาจากคนใกล้ชิด หรือว่าคนในครอบครัว หรือว่าเพื่อนสนิท อะไรแบบนี้เนาะ แล้วคุณก็มองแล้วว่า อันเนี้ยมันไม่ใช่ข่าวจริงนะคะ แล้วก็ควรจะหยุดแชร์ อะไรแบบนี้เนี่ย มีแบบนี้ แล้วก็มีการ เอ่อ พูดคุยยังไงบ้างคะ? ให้เขาหยุดแชร์อะไรแบบนี้เนาะ
ใต้ครับ อะฮะ ก็มี อยู่ครับ ซึ่ง อ่า ในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็น ถ้าเกิดว่าเป็นคน คนแก่เนาะ หรือว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้ทันเรื่องของเทคโนโลยี อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เขาจะชอบแชร์เป็น เอ่อ พวกเคล็ดลับ พวกสมุนไพร หรือว่าพวกแบบยาของหมอ ที่ ที่แบบว่าไม่ใช่อะครับ ที่ ที่หมอ ใช่ ๆ ที่บอกว่ากินอัน นู้นกินอันนี้ แล้วมันจะดีขึ้น รักษามะเร็ง อะไรอย่างงั้นน่ะ อา ซึ่งตรงเนี้ย อ่า เป็นโชคดีของผมแล้วกันที่พอฝั่งผมเนี่ย ถ้ามีการพูดคุยเนี่ย เขาจะค่อนข้างรับฟัง อ่า ใช่ แต่ว่าปัญหาเลยเนี่ย จากที่ผมเห็นหลาย ๆ ครอบครัวเนาะ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่า จะแก้ยังไง ก็คือคน ทนในบ้านเนี่ย เขากลายเป็นว่า เขาเชื่อคนอื่นนอกจากลูกหลานตัวเองมากกว่า
ค่ะ อือฮึ อา ที่ไม่รู้ที่มาใช่ไหมคะ? ว่า ไปมา ยังไง อือฮึ อะฮะ ค่ะ อา ดีจัง ค่ะ ค่ะ อือฮึ อา จริงด้วยค่ะ มีหลายครอบครัวเลย อือฮึ
อือ ใช่ ตรงนี้ผมก็เลยกังวลนิดหนึ่ง แต่ของผมเนี่ย ตรงเนี้ยก็คือไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนน่ะครับ เพื่อนเนี่ยผม ถ้าเป็นเพื่อนน่ะครับผมด่าเลยครับ
อา ค่ะ <chuckles> ค่ะ
ผมด่าเลย ถ้าเกิดว่าเอาอะไรมาแบบว่าไม่ตรวจสอบ แล้ว แล้วแบบจริงจังอะ ไม่ใช่เชิงแบบว่าเอามาแชร์ให้แบบว่าขำ ๆ กัน อย่างเงี้ย ผมด่าเลย ใช่
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ แบบตรง ๆ ไปเลยเนาะว่า อ่า "แหม แชร์ไม่ดูเลย" อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ?
ถูกต้องครับ ซึ่งมันก็ต้องแล้วแต่บริบทเนาะ เพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็แชร์มาแบบว่าขำ ๆ ไง เพราะว่ามันแบบว่าดูพาดหัวแบบฮาดี อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบว่ามัน มันตลก เพราะว่าแบบบางครั้งเรามีความรู้ แล้วอันเนี้ยมันแบบมันผิดจากเราไปเลย อย่างเงี้ย อา ใช่
อะฮะ ค่ะ อืม คือดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เหมือนเพื่อนก็ไม่ได้ปักใจเชื่ออะไร แค่มาแชร์กันขำ ๆ ว่า "เออ มันก็มีแชร์แบบนี้กันด้วยเนาะ" ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่คนก็เชื่อแล้วก็แชร์กันต่อ ๆ เนื่องกันไป โดยที่เป็นเรื่องตลกไปเลยว่า เรื่องแค่นี้จริง ๆ ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่กลับเชื่อ แล้วก็แชร์กันไปทั่ว แบบเนี้ยเนาะ อือฮึ
ใช่ ๆ <chuckles> ใช่เลยครับ ใช่ ซึ่ง <clicks tongue> อะฮะ
ค่ะ แล้วอย่างงี้มี มีไหมคะที่รู้สึกว่า เอ่อ คนที่เขาแชร์ ม มาให้เราแบบเนี้ยนะคะ คือเหมือนก็เชื่อด้วยนะคะ แล้วก็พยายามจะทำให้เราเชื่อด้วยเนี่ยค่ะ มี อ่า ในส่วนที่เราย้อนแย้งเขาไปเนี่ยยังไงบ้างคะ?
มีครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าคนแบบเนี้ยยากครับ จัดการยากมาก หมายคึง เราจะไป เขาเรียกว่า ไป คอร์เรกต์ ความคิดเขาอะ มันยากมากเลย ซึ่งสิ่งที่ผมทำได้เนี่ย สิ่งที่ผมเคยเจออะครับ ผมทำอะไรไม่ได้เลยครับ ผมได้แต่ ใช่ ผมได้แต่แบบปล่อยเข้าไป สุดท้ายเขาจะเชื่ออะไรตรงนี้ มัน มันก็เรื่องของเขาแล้ว มันก็ชีวิตเขาแล้ว เพราะว่ามัน มันยากครับ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ เขาเงียบ ๆ ใช่ไหมคะ อย่างงั้นรึเปล่า? อา โอเค ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ในส่วนตรงนี้ สวัสดีนะคะ
ได้ครับ สวัสดีครับ